Kıyafetler öz güveni nasıl etkiler sence? Bunun hakkında bilgi verebilir misin bana birazcık?
Bence bulunduğun ortamla alakalı olması lazım. Yani, bulunduğun ortamla alakalı ve oraya uygun giyindiğini düşünüyorsan bir kere, başta öz güvenli başlarsın. Aksini düşünüyorsan, "Ya, ben burada eğreti duruyorum." hissi seni rahatsız eder.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki sana şunu sorayım: Bazı insanlar var mesela, böyle, çok mesela elit bir yere herkes, böyle, siyah takımlar giymiş, atıyorum, kırmızı ceketle, eee, katılıyorlar. Bu bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Mesela onlar da çok öz güvenli, eee, düşünüp de bunu giymiş olabilirler mi bu şak bu şekilde?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bunlar biraz fazla öz güvenli, eee, olup da giymiş olabilirler. Hani, orada biraz dikkat çekmek istiyor herhâlde bu insanlar çünkü herkesin siyah giyindiği bir yerde senin kırmızı gibi, böyle, can alıcı bir renkle gitmen de bu öz güvenden başka bir şey. Böyle, bir dikkat çekmek, gözükme. Belki orada bir bir network yapmak, bir kendini gösterme gibi belki planı da olabilir. Öyle çok uygun gü giyinmeye çalıştığını ben düşünmüyorum bu insanın.
Hı hı. Ha ha. Hımm. Peki, eee, reklamın iyisi, kötüsü olmaz mantığıyla yaklaşıyorlar diyebilir miyiz bu insanlar için? Hani, sonuçta onlar hakkında konuşuyoruz biz şu an. Hani, aklında kalmış oluyor bu insan. Hani, bu şekilde düşünmüş olabilir mi?
Hı hı, hı hı. Evet, evet, olabilir. Bence de zaten o tip bir insan eee, nı pazarlamak istiyordur. O karakterini pazarlamak istiyordur. O yüzden belki, ne bileyim, eee, bir televizyon kanalı toplantısında belki program yapmak istiyordur ve bu tarz tipleri televizyondaki biraz, hani, palyaço gibi diyebileceğimiz şekilde insanları belki pazarlamak istiyorsa, böyle, çok cins bir kırmızı özellikle giymiş olabilir. Ama ben şuna dikkat ederim, biraz daha çok dikkat çekmeyen renkler. Mesela, en son kardeşimin, eee, istemesine, eee, gittim. Orada, işte, eee, beyaz, ııı, bir pantolon, böyle, krem bir pantolon, gene krims krem, siyah bir ayakkabı aldım. Siyah düz bir gömlek, üzerine bir de blazer ceket. Eee, o beni öz Klasik. Öz güvenli hissettirdi bana çünkü gerekeni yaptım hissi var orada bende. Üzerimde de güzel durduğunu gördüm.
Hımm. Hımm. Hımm. Hı hı. Tamam. Hı hı. Klasik yani. Hı hı.
O yüzden.
Eee, peki, atıyorum, mesela, eee, şimdi kardeşini istemeye giden, eee, başkasının kardeşini istemeye gelecekler olsun diyelim. Sen olayı uzaktan izliyorsun. Hani, mesela böyle, ne bileyim, turuncu bir ceket, içine mavi gömlek, altına da böyle değişik bir renk pantolon giyen biri hakkında düşünürdün? Hani, bu nasıl bir Evet, b bu nasıl bir insan ya, böyle giyinilir mi derdin yoksa "Ya, o da öyle kendini ifade ediyor." diye daha böyle, eee, e daha esnek bir düşünce yapısında mı olurdun?
Hı hı. Ha, bir de hakkında ne düşünür? <chuckles> Şimdi düşüncemle davranışım farklı olur. Düşüncemde, "Bu ne ya, ne yapmış böyle?" diyebilirim ama o düşüncemi onunla iletişim kurarken beynimin arka tarafına atarım. Aklıma gelmez o. Eee, bir noktada onu normalleştiririm. Onu normalleştirdikten sonra da gözüme batmamaya başlar.
Hı hı. Hı hı. Anladım. E, peki sana bir de şunu sorayım. Mesela diyelim ki böyle düzgün, yani, eee, güzel bir yerde, bir şirket yemeği var diyelim. Herkes böyle güzel elbiselerini giymiş ama orada görüyorsun, birisi böyle, eee, atıyorum tişört ve yırtık pantolonla falan gelmiş, böyle çok fazla şey yapmadan. Bu insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Bu fazla özgüvenden mi kaynaklanıyor yoksa kendini o kıyafetler içinde özgüvenli mi hissetmiyor? Hani, bunun hakkında ne düşünürsün?
Imm. Hı hı. Hı hı. Ya, benim aklıma bir anımı getirdi bu: Bir arkadaşım vardı. Onu düğüne, biz hepimiz takım elbise, kravat falanken o böyle biraz şeydi, nerd bir şey, bir insan yani, ne denir böyle, inek denir ya argoda, sadece ders çalışan bir insandı yani. Çok sosyal yetenekleri de yoktu. Eee, işte, böyle, kendi çapında kod yazardı, oyun yazardı, asosyaldi. Eee, bir de metal müzik dinlerdi falan, öyle bir şey. Öyle Metallica bir şeyiyle mi tişört mü, böyle paçoz denir, gene argodan devam ediyorum. Çok paçoz bir görüntü sunmuş. Mesela herkes ona bakmıştı. O bence çok kötü bir durumdu, onun düştüğü durum. O ne kadar hissetti o bakışları bilmiyorum ama, eee, belki o bakışlar onu rahatsız etmiştir.
Hı hı. Hı hı, evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ama, eee, kendin mesela o o kişinin yüksek özgüveni olduğunu mu söyleyebiliriz yoksa, hani, çok düşük bir özgüvende mi olduğunu söyleyebiliriz? Çünkü, hani, o kıyafetle o partiye gelmiş olması belirli bir özgüven gerektirmiyor mu sonuç olarak? Hani, i insanlar bana, eee, bu şekilde bakacak diye düşünüyordur o da büyük ihtimalle. Eee, bunu, eee, göz önüne almıyor mudur sence ya da, hani, ben bunu göğüsleyebilirim diye mi düşünüyordur sence, onu sormak istiyorum.
Hı hı. Bence bu, ımm, ya öz güvenden değil, ya bilmemekten, yani sosyalleşmeyi bilmiyor. O kadar asosyal bir insan, nerede ne giyilir bilmediğinden ya da hiç giymediği için belki kendine yakıştıramadığından ve artık önemsemediğinden, hani, bu özgüvenden değil ama bir şekilde önemsemiyorum ben onların ne dediğini, ııı, demekten ondan geldi. Ben olumlu karşılamıyorum. Yani benim o ortama uygun giymek lazım. Yani kese kesinlikle. Bunun dışında bir de rahat ya kıyafetin içinde rahat hissetmek de lazım. Hani şık görünüyorsun belki ama orada sıkıyor bir yerde, üzerine yapışıyor ya da şey de istemem mesela hafif orası çok yapışmış, yanları ortaya çıkarmış falan böyle, önden düz gö iyi gözükeceğim diye belki bir açıdan seni kötü gösterebilecek bir kıyafet de giyersem özgüvenimi etkiler. Neden, biliyor musun? Hani bir anda acaba öyle bir şey görüntü verecek miyim diye ve bir yandan da, yani, işte, rahat hareket edemiyorum içinde falan. Buna dikkat ederim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. E, tabii ki. Hı hı. A! Evet. Hı hı. Peki, şunu sorayım sana: Mesela diyelim ki bir gece kulübüne gittin, bir insanlarla tanışacaksın, karşı cinsten veya aynı cinsten de olabilir, tercihine göre, bilmiyorum. Hani üstünde, böyle, eee, daha, eee, rahat kıyafetler varken daha mı farklı davranırsın yoksa böyle daha ke gerçekten güzel giyindiğinde, hani, öz güvenin daha mı yerinde olur? Bu konuda ne düşünüyorsun? Hani, mesela ceket, evet, aynen, hani, mesela tişört ve kotla mesela birisine yaklaşıyorsun veya atıyorum, üstüne, işte, yine bir blazer ceket, gömlek vs. bu tarz giyinip de, hani, birisine yaklaşıyorsun, ikisinin arasında bir fark gözetir misin kendi adına?
Hı hı. A! İlginç, kıyafete göre davranmak gibi. Hı hı. Gözetebilirim tabii. Zaten o gece amacım biraz, eee, flörtleşmekse, birisiyle tanışmaksa biraz çok rahat kıyafetlerle gitmem. Çok rahat kıyafetlerle gittiğimde sadece kendi eğlenmeme bakıyorum. Belki sevdiğim bir DJ geliyordur. Dans edeceğim böyle birkaç saat falan dersem o zaman çok rahat olmasına dikkat ederim, öbür türlü
Hı hı. Hı hı. <clears throat> Ama yok, şeyi sordum, yine 2'si de denk gelecek; hani kimseyle böyle tanışmak amaçlı gitmedin de, hani, bir ortam denk geldi, yanında, hani, bir insan var, hani, onunla böyle bir ilet ilt etkileşime girdin ya, buraya da bugün böyle i bu kıyafetlerle geldim, keşke şöyle giyinseydim der misin yoksa sallamaz mısın? Yani bunu sormak istemiştim.
Ha Aaa, yani bir sallarım, sallarım çünkü o eğer o o şıksa o şık mı?
Hı hı, yani bilemi bilmiyorum açık da olabilir. Eee
O o o şıksa rahatsız olurum. Yani o da rahatsa, eee, şey olma özgüv öz güvenimi etkilemez. Ya, öz güven is insanın içinde olacak, kıyafetinden bağımsız ve ben çok, eee, inanmıyorum. Çünkü biraz da bu karşılıklı bir şey. Sen şık görünürsen karşıdakinin sana tavrı da değişiyor ve karşıdakinin sana daha belki saygı göstererek, eee, yaklaşması; bu saygıdan kastım, hani, büyük bir statüko gibi değil de, yani, bir paçoz birini görmek var bir de şık giyinmiş birini görmek var ya, karşılıklı etkileşimden de değiştiğini hissediyorum onun.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Ama mesela, atıyorum, Türkiye’den örnek verelim mesela, bir kahveye girdin, adres soracaksın. Mesela, üstünde böyle tişört, altında eşofman falan, girip böyle, eee, adres sormakla, üstüne böyle bir ceket, gömlek, adres sormak arasında sence insanların sana yaklaşımı arasında fark olur mu?
Yok. Yok canım adres sorma. Ha, olabilir mi? Belki olabilir kafede, bilmiyorum ama ben önemsemem. Hatta fark etmem yaparken.
Yok, kafe dediğim kahvehane, hani, böyle, daha, böyle, taşradan insanların olduğu bir yerden bahsettim.
Ka kah kah kıraathane gibi yani.
Aynen, kıraathane gibi.
Hımm. Eee, bilmem, çok, ııı, yolum düşmüyor oralara. O yüzden tavırları nasıl olacağını bilmiyorum ama tahmin edersem herhâlde şık giyinmiş biri olsa herkes bakar bir anda içeri girdiğinde falan herhâlde.
<chuckles> Yani, bir böyle ceketlerin önünü falan ilikleyebilirler belki de. <chuckles>
Yo ya yok canım, sanmıyorum o kadar olacağını.
Peki, sana tamamen farklı bir şeyden şu an, eee, soru sorayım. Mesela iş görüşmesine gideceksin diyelim. O iş de senin çok uzman olduğun bir alan, işi yani %90 alacağını biliyorsun çünkü, eee, senin gibi çok az kişi var diyelim. Mesela, burada yine de kıyafetlerine önem gösterir misin, ne giyeceğine yoksa, ııı, çok sallamadan mı girersin veya iş görüşmesine girmeden önce giydiğin kıyafetlerin, eee, şansını arttırıp artırmayacağını düşünür müsün?
Hı hı. Hı hı. Yani, işim depoculuk falan değil herhâlde değil mi? Rahat bir kıyafet, ııı, gerektirmiyor.
Y yo, ofis vs. işi, yani. Evet.
Ofis işi, evet, eee, önem verdiğimi göstermek için, ııı, önem, ııı, yani o işi önemsediğimi göstermek için özenirim ve bu da benim öz güvenimi arttırır.
Hı hı. Eee, peki, sen işveren oluyor olsan karşındaki gelen kişinin kıyafetine dikkat eder misin?
Kesinlikle. Ben işveren olsam tabii ki dikkat ederim. Yani, bu biraz şeyle ilgili, yakışıp yakışmama muhabbeti değil veya kendini rahat hissedip hissetmeme değil, ne kadar önem veriyor ve çok üzerine kıyafetine dikkat etmeden gelmiş birisi. Demek ki bu işe o kadar saygı göstermiyor diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Çok
Hı hı. Eee, mes a Hı, mesela ama ikisinin de ikisinin de CV'si mesela birisinin CV'si daha iyi ama o biraz daha rahat girmiş böyle, ııı, iş görüşmesine. Diğeri de daha ciddiye almış. Üstüne başına daha ö güven gös eee, ö eee şey yapmış böyle özen göstermiş. Eee, burada tercihini etkiler mi bu yoksa, yani Evet, 2 aday var.
çok önemsiyorsa saygı gösterir. Hı hı. 2 aday mı var? Diğer, iii, işi daha iyi yapabileceğine inanıyorum. Çok üzerine özen önem özen göstermeyenin.
Hı hı.
Evet, böyle bir ımm, çok müşteriyle teması olmayan bir rol ise, yani, böyle, prezantabl olması gerekmiyorsa, arka ofis ise evet, o zaman işini daha yapacak olandan yana, ııı, ibre kayabilir.
Hı hı. Evet, arka ofis. Anladım, yani performansa bakarım diyorsun, kıyafete bakmam diyorsun anladığım kadarıyla.
Evet, o zaman performansa daha çok dikkat ederim. Diğer bütün her şey eşitse, hani, kontrollü deney yapıyoruz şu an anladığım kadarıyla.
Hı hı. <chuckles> Aynen.
Evet, o değişik, o zaman evet performansına, eee, işi ne kadar yapabileceğine, eee, önem gösteririm.
Peki, e, şunu da sorayım sana, gelirin gelir seviyen arttıkça, eee, aldığın kıyafetlerin, eee, de, eee, şeyi değişir mi? Mesela marka, eee, daha farklı markalara yönelir misin? Yoksa, hani, ne kadar kazanıyorsan kazan, eee, şık olması yeterli, hani, çok fazla markaya dikkat etmem mi dersin? Bu konuda nasıl bir düşüncen var?
Zaten marka, hani, böyle, çok gözükmüyorsa, işte, bazıları Lacoste falan giyiyorlar ya, Lacoste olduğu gözüksün falan öyle gözüken bir marka değilse çok önemli değil bence. Ürünün kalitesi, işte, kumaş türü, ütü gerektirip gerektirmediği, üzerimde nasıl durduğu gibi kriterler benim için markadan daha önemli.
Hı hı. Hı hı. Eee, yani, ııı, hiç bütçe, yani, önemli değil diyorsun, şey olarak, ııı, üstünde nasıl durduğu daha önemli diyorsun.
Evet, evet, belki terziye gidebilirim, bu arada. Aaa, bir dönem mesela tişörtlerim tişört bile e, tabii ki evet, çok istiyorsan ama, yani, mesela toplu götürmüştüm ben tişörtlerimi. Düz siyah tişört çok fazla giyiyorum. Yani tişört bile etkiliyor. İnanıyor musun, şey, ııı, terzide. Adam ölçüne göre mesela biraz geniş aldığında veya omuzların çok geniş değilse omuzlar biraz düşük duruyor. Omuz, hani o çizgisi var ya, dikişlerin olduğu yer, ha, mesela biraz düşük duruyor, onu ayarlıyor, çekiyor. Bu sefer tam omzun genişmiş gibi duruyor. Bu sefer düşük durmadığı için kolları, bu bile fark ediyor terzide.
Hı hı. Terzi daha bir pahalı olur sanki. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım ama atıyorum terziye gidecek, hani, bütçen yoksa mesela yine, eee, piyasada ne varsa onu giymek zorunda kalırsın ama yine, eee, hani, kendine yakışacak şeyleri mi giyiyorsun? Bunu nasıl ayarlıyorsun?
Yani, evet, diğerine göre, ııı, normalde günlük hayatta rahat şeyleri tercih ediyorum. Hani, üzerime yapışmasından ben çok rahatsız oluyorum bir kıyafetin, işte, böyle göbek kısmım, yanlarım, falan, özellikle ona dikkat ederim. Çünkü onu kafama takmak istemem, öyle rahat dursun isterim üzerimde ama iş işte şık bir yere gidiyorsam bir de, mesela, o insandan da şey alırım. Hani, benim öz güvenli olmam için şey de o olayı düzenleyen kişinin kıyafetime onay vermesi de önemli. Mesela, sana kardeşimin istemesinden bahsettim, ona gönderdim fotoğraflarla, aynada çektim kendimi, falan. Artık o dedi, "O, abi, tamam, çok, çok güzel, çok şık görünüyorsun, falan." dedi ya, o da benim öz güvenimi etkiler.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Anladım, yani insanların hani s senin hakkında ne düşündüğü de biraz ö eee, önemli öz güveninin değişmesinde. Sonuçta hani kendine yakıştırıyorsun ama karşı taraf da "A, çok güzel oldu." dediği zaman öz güvenin bir tık daha mı fazla artıyor?
Evet, kim olduğuna göre değişir yani. Fikrine önem verdiğim, bir de özellikle onun istemesi olduğu için, hani onun okay vermesi benim için, eee, daha önemliydi. Bir de sorumluluğu üzerinden atma, hani sen, tamam ben üzerime yakıştırıyorum ama bir de ne bileyim, bilmiyorum orada diğer insanlar nasıl olacak falan, bari başkası karar versin diyebiliyorum.
Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Peki, eee, atıyorum, mesela şeyi söyledin: Ben çok, böyle, saran kıyafetler sevmiyorum, dedin ama başka, mesela şişman birisi saran kıyafet giydiği zaman onları yadırgıyor musun yoksa kendi tercihi diye mi bakıyorsun?
Hı hı. <chuckles> Ya, biraz yadırgıyorum ya, bunu engelleyemiyorum. Hani b böyle göbeğin var, sallanıyor falan, niye böyle üzerine yapışan bir şey giydin, diye.
<chuckles> Ama bu öz güvenli olduğunu göstermez mi o kişinin?
Aha, <exhales> öz güvenden mi acaba bu?
İşte, bilmiyorum, sana soruyorum.
Bilemiyorum ben de. Yani öz yani sallamıyor gibi bence, önemsemiyor gibi. Yoksa "A, çok iyi durdu bende." demiyordur herhâlde. Çünkü güzel durmadığı çok ortada.
Ama atıyorum, mesela, eee, tamam, dar tişörtünü giymiş mesela şişman birisi ama kolyesini takmış, mesela bilekliklerini takmış vs. Çok da böyle ortamda "ha ha ha ha ha ha", herkes onun ağzına bakıyor mesela. Hani öz güvenli biri olduğu, ııı, açık, bu konuda hani bu bu insan hakkında ne düşünürsün mesela görünce?
Evet. Ha ha. <chuckles> Hı. Anlattığından şöyle bir şey canlandı kafamda, şey var ya: "O! Çikili vap, çikili vap, vap, vap, vap, vap." Yani bir tane TikToker var. <chuckles> Onun gibi bir şey. Eğer böyle bir TikToker değilsen, karikatürize bir tip olman gerekmiyorsa, yani profesyonel olarak yapmıyorsan bu işi, böyle giyinmeyi ben anlamıyorum.
Yadır <chuckles> <chuckles> Aynen, eee, doğru söylüyorsun. Hı hı. Eee, ama mesela, eee, tamam, eee, mesela fenomen birisi değil ama parası var diyelim. Adam ve dar giymek istiyor mesela, atıyorum.
Adam adamın dar gibi giyinme hobisi var. Hobisi, dar giyinme. Hı hı.
Yani öyle tercih ediyor, hani, hı hı. O ki pörtleyen hani yağlarından da çok böyle umursamıyor. Bu kişinin öz güvenli olduğunu söyleyemez miyiz bu durumda hani?
E, çok zenginse ondan öz güvenli olabilir. Onun öz güveni, paranı para da öz güven getirir çünkü. Ama bu se kıyafetin getirdiği öz güven olmaz o, paranın getirdiği öz güven olur.
Hı hı. Ama yine de senin gözünde hani, yani, keşke böyle yapmasaydı da diye düşünüyorsun anladığım kadarıyla.
<tsk> Evet ya, düşünüyorum, hani onlar ne düşünüyor? Belki ona şey diyor, o b herkes görsün, insanların göz zevkini kaçırayım falan gıcıklıktan da yapıyor olabilirler.
<chuckles> Olabilir tabii, insanların, hani, düşüncesini okuyabilecek teknolojimiz yok henüz. Eee, yani, eee, ga gayet güzel bilgiler verdin. Eee, bence açık bir konuşma oldu, hani daha fazla da sorum yok. Eee, benim açımdan çok verimli bir konuşmaydı, teşekkür ediyorum sana.
Hı hı. Hı hı. Teşekkürler. Hı hı. Evet, keyifli bir sohbet oldu, böyle karikatürize tipler falan, eee, gözümüzde canlandı, eğlenceli oldu, güldük.
<chuckles> Aynen. O zaman görüşmek üzere.
Teşekkürler, görüşürüz, baybay.